Nah, kalau lagu lama sih, eee, mungkin ada ada dua-duanya sih ya. Tapi kalau yang mungkin berasa nostalgianya itu yang memang aku dengerin pas kecil, gitu kan. Kayak, kan banyak ya, band-band lama nih, kayak misalnya D'Masiv terus mungkin ada Samson, terus ada apa lagi itu ya, eee, Ungu, Nidji, itu kan banyak banget nih, band band-band lagu lama yang kalau kita denger nama bandnya aja pasti orang udah tahu nih, ketahuan umurnya, gitu. <chuckles>
Mhm mhm. Pas kecil? Heeh. Oke. Oke. Dewa? <chuckles> Oke oke. Iya. Wah, memang seru banget ya, kalo ngomongin soal b band-band lawas ini. Nah, kemudian nih, Kakak, yang biasanya disetel nih ya, buat nostalgia atau mungkin pas lagi santai, itu lagu-lagu apa nih, Kak, mungkin rekomendasi ya, buat aku gitu, yang mungkin enak didengar ya? Oke.
Mhm. Mhm. Oke. Kalau mhm, kalo nostalgia mungkin pengalaman orang tuh bisa beda-beda ya. Kan mungkin balik lagi nih, nostalgianya tiap orang, eee, mungkin yang didenger dulu sama yang didenger, s eee, sama aku, sama orang lain tuh bisa beda. Nah, cuma mungkin, eee, seringkali ya, ada lagu-lagu yang mungkin sama juga nih, kayak misalnya kalau kamu pernah denger, eee, tadi kan, Samson ya, aku bilang, ada lagu Kenangan Terindah. Itu kan lagunya bisa dibilang legend ya. Jadi mungkin sebagian besar orang tahu sih, soal lagu itu. Dan kebetulan aku juga ada pengalaman unik sih, sama lagu yang tadi Samson itu. Jadi mhm, jadi mungkin aku cerita dikit nih, dulu tuh pas SD, eee, aku kan ada kayak pelajaran seni suara. Nah, di pelajaran seni suara itu, eee, kita dikasih lagu buat dipelajari. Jadi, ini kalau nggak salah kelas 1 atau kelas 2 SD gitu, aku lupa. Nah, cuma kita dikasih lagu buat dipelajarin buat dimainin musiknya gitu, nadanya. Nah dan kebayang nggak, ini mainnya pakai apa? Pakai suling, gitu. Jadi jadi kita belajar lagu Kenangan Terindah, mainnya tapi pakai suling, gitu.
Mhm mhm. Apa tuh? Oke. <chuckles> Oke. Mhm mhm. Iya. Heeh. Oke. Pakai pakai suling? Waduh. <chuckles> Wah, itu pasti seru banget tuh ya, pas, m belajarnya. Apalagi itu kan dari mungkin nadanya kan kayaknya nggak ada sulingnya ya, kalau di Samson Kenangan Terindah itu. <chuckles>
Iya, udah jarang kayaknya ya, sekarang suling. Tapi, ya gitulah, namanya juga anak SD, disuruh main suling, ya pasti pecah-pecah suaranya.
Iya. Oke oke. Nah, terus itu kemudian gimana tuh, Kakaknya, belajar lagu Kenangan Terindah pakai suling tersebut, Kak? Apakah mungkin diarahin kah sama gurunya atau memang, Kakak, belajar sendiri nada, jadi sehingga, Kakak, hafal nada gitu, Kak?
Mhm. Nah, waktu itu kan memang karena ada pelajarannya juga ya, di sekolah. Jadi emang pasti diajarin dulu nih, cara pakai suling. Jadi kayak nada dasarnya gitu, dari do, re, mi, fa, so, la, si, do, gitu. Terus kayak do tinggi itu gimana cara mencetnya, itu kan, eee, diajarin. Nah, cuma memang, ya mungkin karena masih kecil juga, masih belum punya pengalaman yang profesional juga, ya udah, jadi mainnya ya sebisanya aja gitu, buat dapet nilai kan. Jadi heeh, yang penting bunyi, tapi bunyinya pecah, gitu.
Mhm mhm. Iya. Heeh. Oke. Oh iya, yang penting bunyi ya? <chuckles> Oke oke. Nah, terus kemudian nih, kalau bicara balik lagi soal film ya. Itu mungkin, Kakaknya, ketika, eee, kayak misalkan, kan ada si Spongebob itu The Movie-nya atau mungkin kayak kemarin juga ada Dora The Movie atau yang lain nih ya, Doraemon The Movie. Apakah, Kakaknya, mungkin juga lewat seperti itu, lewat film yang memang ditayangkan baru di bioskop. Itu bisa bernostalgia juga, Kak?
Mhm. Mhm. Oke.